Ako para sa akin, ah, siguro masasabi ko lang na i-enjoy niyo lang yan dun sa kabataan ko, ah, na i-enjoy niyo lang yan kasi, ah, wag niyo muna isipin yung future niyo kasi pagdating niyo dun sa age ng pag-graduate niyo is seryoso, ah, hay talaga yan.
Mm. Future, opo, future pa rin naman po yung iniisip, 'di ba? Mm.
Hmm, wala na talaga diyan yung joke time na magagawa natin na talagang walwal, kasi kung mag-i-stay tayo sa ganyan, walang mangyayari, oo. Walang mag-go-grow, ganon lang sasabihin ko. <chuckles> Ikaw ba sa'yo?
Mm. Mhm. Mm. Siguro po, gusto kong ano 'no gawin 'no, eh, maulit siguro yung mga libot namin 'no. So, um yon, ma kung isipin niyo po mula Pampanga ano 'no, hanggang Tarlac ganon, namomotor namin.
Ha? O Ay, sa'yo? Grabe.